हाँ, रिकॉर्डेड जो क्लासेस होती है ना, ऑनलाइन उनमें तो बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। लेकिन मुझे ऑन जो लाइव क्लास नहीं चलती, जैसे कोविड हुआ था उस वक़्त पे क्या होता था कि टीचर्स लाइव क्लासेस लेते थे। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते थे स्कूल में खासकर, तो उसमें वो फोकस नहीं कर पाते थे कि कौन बच्चा क्या शैतानी कर रहा है? बहुत सारे मीम भी बहुत वायरल हुए थे, कि कोई बच्चा कुछ गाना गाने लगा बीच में या इस तरीके के तो
हाँ, हाँ। जी, जी। वो तो क्लास रेड होती थी, हाँ जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ वही चीज़ें होती थीं, तो मुझे लगता है कि जो लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें थोड़ा-सा होता है कि ना टीचर उतना ध्यान दे पाता है सब पे और ना ही अ, बच्चे उतना ज़्यादा वो कर पाते हैं। वो कभी पता लगा किसी बच्चे के में कोई नोटिफिकेशन आ गया अचानक से वो जाकर उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगा या गेम का नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना ऑनलाइन में। तो लाइव में थोड़ा-सा दिक्कत तो है, लेकिन जो आपने बात की ना कि जो कि आप बैक करके फॉर्मूला वापस से देख सकते हो या 10 जगह सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं खासकर।
हुँ, हुँ, जी, जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, जी, जी। जी, बिल्कुल, हाँ जी, ये सुविधा बड़ी अच्छी है ऑनलाइन की और एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ जैसे मेरा जो स्कूल था ना अ, मेरा जब मेरा अ, कजिन पढ़ रहा था कोविड के टाइम पे है ना, तो वो थोड़ा तेज़ था। <chuckles> उस स्कूल में क्या किया गया था कि उन्होंने अ, 2 स्कूलों ने ऐसा किया था, है ना? तो मेरे स्कूल में ऐसा हुआ था कि हम लोग के यहाँ एक स्मार्ट बोर्ड लगा रहता था, है ना, स्मार्ट बोर्ड एक कंपनी का था। उसी कंपनी का एक ऐप होता है, है ना, उस ऐप के द्वारा सिर्फ बच्चों की आईडी जो स्कूल में पढ़ते हैं, उससे लॉगिन करवाए जो कि एक ही जगह पे लॉगिन हो सकती है, एक ही डिवाइस में, है ना? इससे क्या हुआ जो रेडिंग की जो रेड पढ़ते थे, यानी जो मीम बनते थे, गाना बजना, ये सब बिल्कुल नहीं हो पाता था, ठीक है? वरना बच्चे तो बदमाशी करते ही रहते हैं, दूसरा, अगर अ, दूसरा क्या किया था उन्होंने कि विंडो अ, उन्होंने क्या किया था, स्क्रीन शेयर ऑन करवा के कैमरा ऑन करवा देते थे कि सबका देखेंगे, अगर कोई भी बदलेगा, किसी का लेक्चर नहीं बदलना चाहिए। तो इस हिसाब से बच्चे जो हैं ना, एकदम स्कूल की तरीके से पढ़ पाते थे। है ना? बहरहाल अगर मैं आपको बताऊँ ना, स्कूल की ड्रेस तक पहनने बोलते थे वो लोग, स्कूल की ड्रेस पहन के बैठो घर में है ना? तो एक तरीके से पूरा अनुशासन बना। दूसरा एक स्कूल था, जिसने तो एक पूरा डेडिकेटेड टैबलेट ही दे दिया था कि ये टैबलेट में ही पढ़ोगे तुम लोग। वो भी एक तो बड़ा अच्छा था वो उन्होंने फ्री ही टैबलेट बाँटा था मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना एक अच्छा कदम था, ये जो कि स्कूल द्वारा उठाया लिया था। है ना?
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओके, ओके। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। ओ, के-के। अच्छा, जी, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।